うんうんうんうん。へえ。<clears throat> はい。
なんかそれ故に、こうやっぱり、あの、半分は日本人だよっていうのは、こうずっとちっちゃい時から、こう伝えていくようにはしてるんですね。ま、それが自分のルーツの半分になるので。
うん。 うん。へえ。ん。 はいはい、うんうん。え。
うんうん。ええうん、はい、うん。
<clears throat> その、あの、アメリカで子供さん達は、もうずっと生まれ育ってるんですか。日本にはいちども来たことがないっていうことですか？
はい。 あ、あの、一応、ま、りょ旅行というか、ま、その里帰りみたいな感じで、私と一緒に、あの、行くことはあるんですけど
はい。 うん。 ええええ。
あの、感覚としては多分旅行の感覚だと思います。子供たちにとって。うんうん。
うーん。え、それ、あの、まあ、日本に、まあ、ちょっと来られた時って、子供さんがなん何歳ぐらいの時の話なんでしょうか？
あ、はい。 ちっちゃい時は結構よく帰ってたんです。それこそその学校に入る前とかっていうのは。あの、比較的、まあ、あの、それはたぶん日本も同じだと思うんですけど、ま、学校が始まると、学校のスケジュールで、なかなかね、そう、お休みができなかったりするので
うーん。 はい。 うんうん。 ええええ。
ちっちゃい時は、あの、ほんとに1年に1回とかは帰れはしてたんですけど、まあ、だんだんだんだん大きくなるにつれて、例えばクラブ活動をやってますとか、か、アルバイトでやりますとかなってくると、ま、だからほんとに数年に1回っていうようなペースになりまして、子供に関しては。
ふん、ふふーん うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 ああ、じゃ、その日本に来られた時に、まあ、子供さんの反応というか、なんか、その、半分ね、血が日本の日本のね、血が通ってるんだよっていうことで、何かこの、来られた時に、子供さんになんか教えた文化とか、うん、そういうのってありますか？
うん。 あ、はい。 うん。 うん。 はい。うん。 うん。 はい。 やっぱり、あの、私のサイドの親戚
ええええ。
とかっていうのは、あの、必ず、会うようにしてます。
うーん。あ、それはな何か理由があってですか？
うん。で、まうん。 やっぱりあの、国海を越えたところに、あなたたちと、まあ、血が繋がっている人がいるんだよと。
うんうん。

うーん。え、じゃ、あの、お味噌汁とか、その、ちょっと出汁の効いたものとかっていうのは、結構日本的な文化だと思うんですけど、納豆とかああいう風なのはうん、アメリカではその、どうですか？その、ご子供さんはその、食べられるんですか？うん。
うん、だって美味しいよ。 あ、はい。うん。 あ、もちろん。 はい。はい。納豆はね、食べれない。 な うん。納豆はね、やっぱ苦手みたいですね。だけど、お味噌汁とか、あの、卵焼きとか、なんかちょっとした煮物とか肉じゃがとか、ああいうのはやっぱり、やっぱ美味しいですよね、あれは。こっちほえ。日本美味しい、うん、ものがい
ああ。 うん。 うーん。 うん。 うんうんうんうんうん。あ。 こん、じゃ、もう食に関してもその、ちょっと日本の文化を触れるような感じで、あの、作ってらっしゃるっていう感じなんですね。あ。
あ。 そうです。うん。 そうですね、はい、もうそれはあの、心がけてます。
あ、はい。今日はなんか、貴重なお話をありがとうございました。楽しかったです。
はい。 こちらこそ、いろいろ聞いていただきまして、どうもありがとうございました。
あ、はい、ありがとうざいます。失礼します。
せいします。

へえ。まあ、例えば、そのしんせいな話って、なんか、どういう風なお話になるんですかね。うーん。
うーん。 はい。 <chuckles> うん。例えば、あの、私が小さかった時の話とか
はい。ああ。
あとは、うーん、なんか、自分で語る、まあ、自分の小さかった時の話って、例えばほんとに小さかった時って、あまり、こう、覚えてなかったりとか、あのね、なんか、記憶が、こう、曖昧だったりとか、あとは、あの、祖父母が、こう、元気だった時の、もう私が生まれて、物心ついた時には、祖父母は、もう、おじいちゃんおばあちゃんで、年をいってたので
うん。 ああ。そうですよね。うんう。うんうんうん。はい。うんうん。 はい。
まあ、そんなに、その 若い時のこととかていうのは、あまり、まあ、聞いては知ってるけど、実際に、その、見て体験してないというか
うんうんうんうん。 うーん。へえ、じゃあはい。そのあ、そうなんですね。その時の、なんか、こう、ね、あの、ご自身、お母さんのそのルーツとかを聞かれて、まあ、子供さん達はどんな反応だったのかとか、その日本に、あの、来た時に、あの、どういう感想を持たれたのかっていうのは、ちょっと聞きたいところなんですけど。
で、 うん、おじょばが言ってくれるうん。 はい。 ええ。 うーん。 はい。 うん。 あの、まあ、やっぱり、その、そんなに、しょっちゅうしょっちゅう行ってなくても、やっぱり、すごく特別なところなんですよね。もちろん、やっぱり、自分の母親が日本で生まれて、だからすごくプライドも持ってるし、ええ、他の、まあ、色々な国ありますよね。で、そこと比べたら、もちろん日本っていうのは、もう、全然、その、特別なところ
ええ。 うーん。うんうんうん。 はい。 ふーん。 うーん。